Ừm. Thì như nãy bạn chia sẻ ấy, mình thấy bạn có nói là bạn, ừm, kiểu, rất thích cái món thịt kho tàu, trứng thịt kho tàu ấy thì bạn có thể, kiểu, chia sẻ về cái cách bạn làm nó? Tại mình cũng khá là tò mò ấy.
Ừm, ừm. Ừm, thực ra thì, à, cái món thịt kho tàu à nếu mà đúng á, đúng đúng gốc ấy là cái, a, cái nước thịt của nó sẽ rất là ngọt và nó sẽ rất là loãng. Nhưng mà mình thì mình, à, mình không hay ăn nước có loãng như thế nên là mình kho nó sẽ sệt sệt, đặc đặc một chút. Thì cái công thức này nó cũng giống như cũ thôi. Ví dụ như là mình mua thịt về này, rồi mình mua thịt ba chỉ này, mình xào qua với hành nè, rồi mình, à, bắt đầu, à, đổ đổ, a, nước nè, một uất nước vào, một ít, à, ừm rồi cho nước dừa nữa, à, nước dừa này, kẹo đắng này, rồi mình bắt đầu ninh, ninh tầm khoảng 1 tiếng, 1,5 tiếng nó nhừ ra, cái thịt nó tơi ra, xà, ờ, xong bắt đầu mình cho đường vào, ừm, mình cho đường vào. thành được cái món thịt kho tàu. Nhưng mà cái đấy là cái cách, ưm, của mình, tại vì mình thích ăn s nước sệt sệt thành ra là mình sẽ ninh cho nó tơi và cái nước nó sệt lại. Còn ví dụ như mà mình thấy ở trong miền Nam thì có
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, nghe ngon thế! Ồ. Ừm.
Cái thịt nó sẽ ư, nấu sẽ lỏng hơn, ừm, vẫn là nấu bằng nước dừa nhưng mà nước nó lỏng rất rất là nhiều. Thứ hai là người ta sẽ phơi nắng nữa. Ừm, người sẽ phơi nắng ở ra ngoài thì cái cái thịt nó sẽ có cái màu rất là đẹp mà nó rất là tơi thì cũng là khác nhau.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ờ, thì không biết là, kiểu như không biết bạn thế nào á, nhưng mình cũng là một người khá là thích nấu ăn ấy.
Ừm.
Thì mình hay có xu hướng là, kiểu, so sánh với, kiểu, những món ăn của mình với món ăn của những quán, nhà hàng khác ấy. Giống như, bố mẹ mình hay có cái câu nói là "Quán này làm bình thường về nhà bố mẹ nấu còn ngon hơn." Thì không biết, kiểu, bạn có cái tâm lý không? Mình là hay hay mình cũng là một người khá là so đo ấy, kiểu, mình mỗi khi đi ăn ở ngoài ấy, mà những cái món nào mình làm được ở nhà á, mình sẽ hay đem ra so sánh với những cái món mà mình làm được, xem là nó có ngon hơn không. Ừm.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, có ấy. Đúng rồi, đúng rồi, có chứ, mình cũng thế, mình cũng, ơ, hay so sánh, ơ, xem là nó có ngon hơn không. Nhưng mà thực sự là, ờ, ch cũng chỉ so sánh phần nào đó thôi, tại vì cũng có một vài cái tiêu chí mà không thể nào so sánh hết được. Ví dụ như là hàng quán mà nó làm ngon quá thì đâu có lãi đâu. Thành ra là với cái giá tiền như thế này thì mình chỉ so sánh về cái giá tiền thôi. Ví dụ như bằng cái giá tiền như thế này thì cái giá trị nó có mang đến nó có hợp lý không? Cái món đấy nó có thực sự là phù hợp với giá tiền không? Nếu mà không phù hợp thì thực sự là về thà về nhà nấu ăn còn ngon hơn. Ờ, còn nếu mà nó phù hợp thì cũng cũng không có vấn đề gì cả.
Ưm. Ừm. Ồ. Ừm.